À, bạn ơi, mình hổng biết làm sao nữa, dạo này cơ thể của mình nó nó cứ mệt mệt á. Hông biết á, mình cũng hông biết là hổng biết là mình có nên nghỉ ngơi hay không nha? Ờ, tại vì á vào cuối năm này á thì mình làm 2 công việc á, nên là cũng khá là gọi là, hơi đuối. À, mình đang làm một công việc là từ sáng là từ 8:00 cho tới 7:00 là mình làm một ca rồi, ờ, nghỉ trưa được có được có một tiếng đồng hồ à. Sau đó về á, mình đi học đi học liền luôn. Ơ, về một xíu là mình chuẩn bị ăn cơm, tắm rửa cái là mình chuẩn bị mình tới lớp, ơ, để mình học thêm á. Học thêm về á thì mình hổng phải là ờ, làm cái công việc thứ hai của mình á, thì đôi khi làm á thì nó cũng, ưm, có, ưm, ít việc á thì nó, ưm, mình sẽ được ngủ sớm, tầm 12:00 là mình được ngủ rồi. Nhưng mà có những khi á, gọi là, việc nhiều á thì có khi mình phải thức tới 2:00-3:00 sáng nè, tức là mình phải thức tới sáng luôn. Nên là mình cảm thấy rất là mệt mỏi, và mình hổng biết á nha đà mà nó cái này nó cũng là kéo dài được 2 tuần rồi. Ờ, mình cảm thấy là bây giờ cơ thể mình nó cũng hơi báo động một xíu rồi đó bạn, nhưng mà mình hông biết là mình, ừm, có nên nghỉ ngơi hay không nữa, tại vì á công việc nó cũng còn rất là nhiều. Bây giờ mà nghỉ ngơi á thì mình cảm thấy hơi có lỗi hơi có lỗi với lại mình, tại vì, ờ, ờ, công việc nó đang thuận lợi, đang kiếm được khá là nhiều tiền á mà bây giờ nghỉ ngơi như vậy á, thì á mình mất một cái khoảng thời gian mình kiếm thêm thu nhập, tại vì cũng sắp hết Nên là bây giờ mình cũng khá là phân vân, hổng biết là có nên là bỏ bớt việc không để mà nghỉ ngơi hông nè?
Ừm. À. Ừm. Rồi. Ừm. Ờ, mình hiểu. Ừm, cái lịch trình như bạn chừa với chia sẻ thì thực sự mà nói là nó rất là dày đặc, mà để mà có thể là giữ gìn sức khỏe mà nó đều đặn, nó tốt, ơ, trong một cái lịch trình như vậy thì thực sự nói là rất là khó, đấy, rồi. Vậy thì cho mình hỏi thêm một chút xíu, thì cái lịch trình mà bạn chia sẻ như vậy thì nó sẽ đều đặn trong suốt cả tuần hay là nó chỉ, ờ, là một vài ngày cố định trong tuần mà thôi?
Ừm. À, cái lịch trình mình nói thì thường á là, ờ, nó sẽ bắt đầu từ thứ Hai cho tới thứ Sáu. Ơ, thứ Bảy thì mình được nghỉ 2 ngày á, nên là lúc đó là mình tự do, mình thường là, ờ, sẽ ngủ bù vào những cái ngày đó á.
Rồi. Ừm. Có nghĩa là cái lịch trình là sẽ là dao động là sẽ liên tục như vậy trong vòng khoảng 5 ngày, và bạn sẽ có 2 ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, đúng hông nè? Ừm, rồi, vậy thì cái cái, ờm, tần suất cái cảm giác mệt mỏi nó xuất hiện á thì nó có kéo dài liên tục từ cái lần đầu tiên mà bạn thấy xuất hiện hông? Hay là nó sẽ chỉ xuất hiện trong cái quá trình trong cái khoảng thời gian mà bạn duy trì cái lịch sinh hoạt xuyên suốt cả ngày như vậy?
Ừm, đúng rồi. Ừm, mình cảm thấy là, ờ, giống như là, bắt đầu thứ Hai thì mình sẽ cảm thấy khỏe nhất, do là có thứ Bảy, Chủ Nhật là mình được, gọi là, ngủ ngủ xíu á, ơ, thì mình cảm thấy là, ờ, khoảng có khỏe hơn thì thứ Hai làm việc nó cũng OK hơn. Tuy nhiên là nó sẽ giảm dần cho tới cuối tuần, ơ, ngày càng mình lại càng cảm thấy mệt mỏi, ơ, mệt mỏi á tăng dần đều á. Là mỗi mỗi ngày tại vì, à, mỗi ngày thì mình sẽ bị thiếu ngủ dần dần, à, chỉ có thứ thứ Bảy, Chủ Nhật thì mới được ngủ đủ giấc thôi, còn hông là mấy cái ngày khác là, gọi là, ngủ, gọi là, có khi là 3-4 tiếng. Thì ngày đầu thì mình thấy vẫn là khỏe re à, nhưng mà mấy ngày sau mình cảm thấy là, ừm, hình như là cơ thể của mình bắt đầu mệt, mệt, mệt dần và mình thấy là nó giống như cái vòng tuần hoàn á, nó nó nó cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy tuần ha.
Rồi. Vậy à? Ồ! Kìa mình hiểu. Ừm. Rồi, mình hiểu. Ừm, rồi, OK. Vậy thì cho mình hỏi thêm một chút xíu về cái cái giấc ngủ nè, cũng như là cái cái mức độ phục hồi cái cơ thể của bạn theo từng ngày, từ ngày thứ Hai đầu tuần cho tới ngày thứ Bảy cuối tuần. Đó, thì bạn thấy á là cái cái giấc ngủ của bạn nó có đều đặn hông? Và cái mức độ hồi phục mỗi buổi sáng á, nó có đều như nhau hông? Hay là s nó sẽ có những cái sự, ờ, thay đổi nhất định?
Ừm. Ừm, mình thấy là nó có thay đổi á bạn. À, giống như là ngày đầu thì mình cảm thấy làm vẫn còn khỏe, thì chỉ cần mình ngủ tầm, ờ, 6 tiếng thôi thì mình sẽ cảm thấy là, ừm, cũng được, cơ thể của mình cũng có phục hồi, ơ, làm việc thì nó cũng, ờ, gọi là, ờ, cũng cũng cũng được, cũng ổn. Tuy nhiên thì bước vào ngày thứ hai thì nó bắt đầu nó giảm dần, đó mình cũng ngủ 6 tiếng đi, mình cũng ngủ 6 tiếng thì nó nó nó lại không có đủ, mình cảm giác là nó cũng chưa có được đủ lắm. A, giờ mình sáng dậy mình hay cảm giác là, ờ, cơ thể của mình nó nó lờ đờ đầu óc thì lúc nào cũng trên mây á, mình bắt đầu là không có tập trung được vào công việc, ờ, và nhiều lúc là cảm thấy rất là mệt mỏi trong người, nhức đầu choáng lắm. Ờ, thì cái từ từ là tới giờ vào cái những cái ngày mà gần cuối ngày à, cuối tuần và sáng, a, thứ thứ Năm, thứ Sáu đồ á là đầu mình rất là hay là bị nhức đầu á, sáng dậy là kiểu đầu nó nhức nhức mà cái, kiểu, dây thần kinh nó giật giật á nên là mình cảm thấy rất là khó chịu.
Ừm hứm. Yeah. Rồi. Ừm. Rồi, vậy thì, ờ, cái mức độ hồi phục cũng như những cái ảnh hưởng sức khỏe thì nó sẽ tăng dần từ đầu tuần cho tới cuối tuần, đúng hông bạn? Ừm, rồi, ô kê. Vậy thì, ờ, cái việc mà bạn, gọi là, bạn phải hoạt động nó với cái lịch sinh hoạt như vậy thì bạn thấy là bây giờ cái sức khỏe của bạn nó ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu lần so với những cái thời điểm mà bạn hoạt động mỗi cách bình thường khi mà, kiểu như là, ngủ đúng giờ đúng giấc, đó, thì bạn thấy là nó ảnh hưởng nhiều lắm hông? Có những cái bệnh lý hay là những cái dấu hiệu nào về sức khỏe mà nó thể hiện rõ ràng ở bạn hông?
Đúng rồi. Ừm, có chứ, mình thấy mình nói giảm đi nhiều á bạn. Mới đầu thì lúc mà mới cái việc mà mình làm 2 công việc á, lúc đầu mình cảm thấy là cơ thể của mình cũng tàn tàn, cũng khỏe re, ngủ 6 tiếng dậy, ờm, mình có khi ngủ 4 tiếng thôi làm việc vẫn, gọi là, ngon lành cành đào. Tuy nhiên á thì gần gần dạo gọi là, ờ, từ lúc mà mình làm 2 công việc tới gần ưm, tới tới nay á, thì mình cảm thấy là, giọng như là, nó bắt đầu, gọi là, nó đạt cái giới hạn của mình rồi. Ơ, bây giờ mình ngủ cũng nhiêu đó nhưng mà mình cũng không có còn cảm thấy khỏe khoắn nữa và mình hay có cái dấu hiệu là mình hay bị nhức đầu, à, rất là lâu lâu ấy tự nhiên cái đầu mình nó bị nhức, mình bị choáng, mình mắc ói lắm. Ơ, nó cứ vậy hoài luôn và cái sức khỏe, cái giấc ngủ của mình nó cũng hổng còn ổn định nữa, nhiều lúc, ơ, buồn ngủ á thì cũng hổng có ngủ được, mắt cứ mở trao tráo à. Ờ, kiểu, nó, gọi là, nó căng thẳng á, cái dây thần kinh căng quá, giờ có muốn thư giãn để mà đưa đi vào giấc ngủ á cũng rất là khó.
Ừm. Ô kê. À. Rồi. Ừm. Ừm. Rồi, ô kê, mình cũng hiểu đó cũng đã có những cái ảnh hưởng nhất định, đúng hông? Vậy thì cái việc mà sức khỏe của bạn trong cái khoảng thời gian này thì nó ảnh hưởng nhiều đến cái công việc cũng như là cái chất lượng học tập của bạn hông?
Ừm, có chứ, thì nó cũng ảnh hưởng một phần á bạn. Ờ, mình mới mệt như vậy á, thì mỗi lần mà mình làm việc mình đâu có tập trung được đâu, á, nên là mình lúc nào cái hiệu suất công việc của mình á, là nó rất là giảm á. Ngày xưa là mình làm cái công việc đó, mình để ý là mình làm chỉ 2 tiếng thôi, đó là xong rồi nhưng mà bây giờ mình có thể là mình làm cả buổi sáng luôn mà vẫn còn chưa xong nữa, làm cứ sai tới sai lui, trật tới trật lui hoài luôn mà nó cũng hổng có thay đổi nữa. Và mình biết là mình rất là mệt mỏi rồi, nhưng mà mình hổng biết là, ờ, cái đó là mình có thật cần thật sự là mình cần một cái buổi nghỉ ngơi hông? Tại vì á, bây giờ á, nếu mà mình nghỉ ngơi mà hổng thực sự cần á nha, thì mình sẽ tốn cái thời gian đó cho cái việc là, a, mình làm việc, mà mình cũng đang rất là cần cái tì chính á.
Ừm. Đúng rồi. Yeah. Ừm. Ừm, ô kê. Thì sau khi mà đã nghe cái câu chuyện này của bạn á, thì mình sẽ có một vài cái chia sẻ ha, cũng như là một vài cái góc nhìn, hy vọng là có thể là giúp cho bạn là giải quyết được cái vấn đề của mình ha. Rồi, đầu tiên á, thì thực sự mà nói thì để có thể là biết khi nào bạn nên nghỉ ngơi, cảm nhận được cừ khi nào mình nên tạm dừng lại để mà giúp cho cơ thể hồi phục, thì cái việc đầu tiên đó chính là cái việc á, là bạn nghe những cái tín hiệu nó phát ra từ chính cái cơ thể của bạn. Tại vì có thể là cái suy nghĩ á, thì nó có thể là nó sẽ mình có thể đánh lừa cái suy nghĩ được, cái thế nhưng mà về cái thể chất, cái thể trạng tinh thần mình, cũng như là những cái bệnh lý á, thì nó chính là những cái dấu hiệu đầu tiên mà cơ thể mình nó đang cảnh báo mình về cái việc là nó đang quá tải, và nó cần phải nghỉ ngơi. Đấy, nên là những cái trường hợp ví dụ như là bạn chia sẻ có nghĩa là cảm thấy mệt mỏi nè, nhức đầu, chóng mặt, hay thậm chí là những cái triệu chứng khác thì khi mà cảm nhận được những cái tín hiệu này từ cơ thể á, thì tốt nhất bạn là bạn nên sắp xếp cho cái việc nghỉ ngơi. Đó, để mà giúp cho cơ thể bạn có cái thời gian hồi phục, và sau đó là nạp thêm dinh dưỡng, cũng như là có thời gian để mà, ờ, mình thư giãn kể cả cái thể chất lẫn đầu óc. Đó, thì thực sự mà nói thì cái việc mà bạn cố gắng làm việc để mà kiếm thêm tài chính thì cái chuyện đó nó rất là hợp lý, nó không hề sai, nhưng mà nó phải được làm ở cái mức độ hợp lý. Chứ bây giờ mình làm mình làm rồi kiếm thêm tiền nhưng mà cái cơ thể mình khi mà bị bệnh á, thì cái chi phí khám chữa bệnh thì nó lại gấp rất là nhiều cái số tiền mà khi mà trong cái khoảng thời gian mình làm mà mình cố gắng, bạn có công nhận điều đó hông nè?
Ừm. Ô kê. Ừm. Ừm. Mà nếu mà Ừm. Ừm. Ừm, mình công nhận nha! Nhiều lúc á, mình cứ nghĩ tới tiền, tiền, tiền không à, mà mình quên đi cơ thể của mình. Ờ, nó đã báo động tới như vậy rồi mà mình có mấy triệu chứng là nhức đầu, căng thẳng, nó mệt mỏi mà nhiều lúc là muốn xỉu tới nơi luôn, nhưng mà mình vẫn là cố là đắng gắng đánh lừa là bạn thân mình là, à, à, mình chỉ là mệt sơ sơ, mình mệt sương sương thôi, uống một viên, a, thuốc, ơ, Panadol hay cái gì đó là nó hết à, ơ, ngủ nửa tiếng, 15 phút là, gọi là, ờ, khỏe re, ờ, khỏe re lại à. Nhưng mà đúng là, ừm, khi mà cơ thể nó ngày càng nó bị bào mòn cái, ờ, bào mòn cái tinh thần của mình như vậy á, ờ, bào mòn sức lực của mình như vậy thì á mình ngủ hay là mình làm cái gì nó cũng rất là khó hồi phục, và mình phải vẫn nên là cân bằng giữa công việc với lại, à, à, cái, à, sức khỏe của mình, đúng hông?
Ừm. Vậy hả? Ờ, vậy Ừm, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi, chính xác, thí dụ như vậy. Thì <hiccups> ngoài những cái dấu hiệu của cơ thể á, thì sau khi mà đã thấy phát hiện những cái dấu hiệu mà nó không phù hợp thì tốt nhất á thì bạn cũng nên là cân bằng và, kiểu như là, điều chỉnh lại cái giấc ngủ nè, rồi kể kể cả cái tâm trạng nè, cái chế độ dinh dưỡng, và kể cả cũng nên là có thêm những cái bài tập luyện thể dục thể thao nhẹ nhàng. Thì thứ nhất là nó sẽ giúp cơ thể của bạn nó, ừm, nó hoạt động một cách tốt nhất có thể, đó, nó vẫn sẽ duy trì được cái trạng thái, gọi là, à, tinh thần nó cũng ổn định nè, rồi kể cả là cái câu chuyện về cái cái sức khỏe nó cũng sẽ dẻo dai hơn, đó. Điều này á thì nó sẽ giúp cho bạn khi mà bạn nghỉ ngơi hợp lý nè, về cả tinh thần và thể chất. Cái lúc này khi mà bạn quay trở lại với công việc và học tập, thì cái năng lượng nó tràn trề, thì nó cũng sẽ kèm theo cái năng suất nó sẽ hiệu quả hơn, đó, học tập nó cũng sẽ tốt hơn, có đúng hông nè?
Ừm. Đúng nha. Ừm, đúng nha. Nếu mà mình có thể là, ờ, ngủ nhiều hơn, ngủ đủ giấc hơn thì á cái việc á mà cái công việc của mình chắc chắn là nó sẽ thuận lợi hơn, tại lúc đó mình ờ, đầu óc mình tỉnh táo, mình minh mẫn, mình làm việc có hiệu quả, hiệu suất, thì mình lại như cái đáng lẽ là mình phải làm công việc đó dài ra thì mình có thể làm ngắn lại, làm tốt hơn thì mình sẽ dư ra nhiều cái thời gian để mình nghỉ ngơi hoặc là mình tăng thu nhập hơn. Thì theo còn bây giờ á mình chỉ là, ờ, cố, gọi là, chịu đấm ăn xôi, ráng là làm, làm, làm á thì công việc nó cũng hổng hiệu quả, mà mình cũng hổng có đủ thời gian mình nghỉ ngơi luôn, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi. Đấy. Đấy, chính xác. Ừm. Đúng rồi, chính xác như vậy. Và ngoài ra á thì tốt nhất là bạn cũng nên xem lại cái cái khối lượng cũng như là cái cường độ học tập và làm việc của mình. Và nếu như mà được thì hãy điều chỉnh cho nó về một cái mức hợp lý nhất có thể, để mà có thể là vừa duy trì được cái sức khỏe tốt và vẫn đảm bảo được cái việc học và việc làm. Tuy, à, tuy là cái việc là hồi phục nó vẫn có thể là hồi phục, nhưng mà để cho cái cơ thể mình duy trì ở một cái sức khỏe nó tốt, thì nó vẫn sẽ tốt hơn cái việc là phải, à, sửa chữa lại cái quá trình sau cái quá trình mình cố gắng bạn nha.
Ừm. Ừm, biết rồi, mình cũng sẽ cố gắng là mình thôi, giảm bớt công việc lại, chứ mình cũng thấy bây giờ á cái lịch trình làm việc của mình quá dày đặc, nhiều thứ là mình cũng ngộp thở thiệt. À, rất là cảm ơn bạn vì đã ch ơ, ngồi đây nói chuyện với mình cũng như là chia sẻ cho mình rất là nhiều cách hay để mà mình, ờ, nghỉ ngơi tốt hơn nha. Bye bye!
Ừm. Ô kê, bye bye!